Ja.
Sondern wenn irgendwas so 'n bisschen stinkt, so faul wirkt
<chuckles> Ja.
dann dann guckt man ja erst nach.
Richtig, richtig, richtig.
Ja.
Also, ich, äh, muss auch sagen ich habe heute witzigerweise war habe ich auch was für eBay weggeschickt.
Ja.
Äh, ich habe ja, äh, das Aquarium, ne, und ich habe 'ne Schnecken-Überpopulation
Ui.
und dann verkaufe ich 'ne Schnecke, die normalerweise 7 € im Laden kostet, kriegst du bei mir für 0,90€
Okay, Moment. 'Ne lebendige Schnecke?
um die einfach loszuwerden und ich lasse mir das Geld auch immer vorab
Ja. Also, 'ne lebendige Schnecke?